<clicks tongue> Ano ang sandaling nagpakita kung sino talaga ang mga tunay mong kaibigan?
Ayun alam mo 'yong sandaling 'yan, 'yan 'yong tipong down na down ako na talagang wala ‘kong malapitan as in. Hindi naman siya about sa pera 'no, dahil ah kaya ko naman gawan ng paraan 'yan. Pero may kaibigan din ako na gusto ko i-share sa 'yo na ayun nga, nang dahil sa pera nasira din kami. Pero eto unahin ko lang 'no, 'yong about sa tunay kong kaibigan. Dahil alam mo 'yon, na kahit hindi kami nagkakakita, hindi kami gano'ng, ah nagkaka-kamustahan dahil ayun nga may sarili na akong anak. At ayun nga, lagi siyang busy sa trabaho. So ma masasabi ko talaga na tunay ko siyang kaibigan dahil hindi lang sa tagal, siyempre 'yong pinagsamahan namin at ayun nga, no'ng time na down na down ako, ah alam mo 'yon na hindi naman ako nagsasabi sa kanya pero <gasps> naramdaman niya 'yon tapos pinuntahan niya ako dito. Tapos ayun, ah, alam mo 'yong parang <laughs> talagang na oo, naisip niya na kumusta na ba ako ganiyan. Biglaan talaga. So do'n ko na ano na grabe pala talaga 'yong tunay na kaibigan 'no, talagang hindi mo kailangan magsabi na may problema ka para lang alam mo 'yon para lang damayan ka. Tapos 'yon, do'n na ako nakapag-open sa kaniya ng mga ayun nga, ng mga nangyari sa akin ganyan. Tapos 'yon, 'yon na 'yong parang pinaka-ano ko sa buhay ko na sa tagal namin 'yan parang lagi na lang gano'n na kapagka kailangan ko ng kadamay, hindi ako nagsasabi sa kaniya pero bigla-bigla na lang siya dumadating. So 'di ba parang kilalang-kilala niya na ako na 'pag hindi na ako ga'no nagso-social media, ibig sabihin may problema ako. So ayun naman, mm. Mamaya ko i-she-share 'yon. Mm.
Mm. Ah, okey. Mm. Ah nakakalungkot. Mm. Mm. Mm. Okey. Hmm. Galing naman, oo. Dinamayan ka ba niya? Mm. <clicks tongue> Ah, ang galing naman. Mm. Mm. Mm. Galing naman. Mm. Ah, nakikita pala sa mga minsan na mga aktibidad mo sa social media. Pero do'n sa sinabi mo kanina, talagang nakakatuwa naman na malaman mo na, ah, tunay na kaibigan 'yong ah isa na ah kakilala mo dahil pinuntahan ka pa. 'Yan.
Mm. Oo. Pero 'yon nga 'no, 'yong isa kong kaibigan, ah, tinuring ko naman siya talaga totally na kaibigan, as in. Kasi, ah 'yong dati kasing ano, ‘yong karelasyon ko, ‘yong tatay nung anak ko, 'yong kaibigan no'n, ah, kababata niya lalaki. So 'yong naging asawa no'n, 'yon 'yong parang kinaibigan ako. So siyempre open ako doon sa friendship na gusto niya. Siyempre, ah, china-chat niya ako, parang kinukuha niya 'yong loob ko. Tapos ayun nga, hanggang sa araw-araw na kami nag-uusap na to the point na itinuring ko na siyang kaibigan kasi may mga ano eh, na nagsasabi siya sa'kin ng mga ,ah, 'yon nga 'yong medyo ano nila, personal na alam mo 'yon 'yong oo. Tapos ako din naman siyempre may mga bagay na nasasabi na rin ako sa kanya na gumagaan 'yong loob ko. Pero hindi ko alam na dahil sa pera masisira kami.
Mm. Okey. Okey. Mm. Mm. Personal na karanasan. Mm. Ay nakakalungkot naman 'yan. Eh, mm, dahil nga nasabi mo minsan nga na nagkaroon kayo ng problema ng kaibigan mo na tungkol sa pera. Nakapalagayang-loob mo na siya, 'di ba. Ano naman 'yong ano, kumbaga parang, ah naramdaman mo nung time na nagkasira kayo tungkol sa pera?
Mm. Yes. Mm. Ayun, kasi hindi ko din in-expect na kaya niya pala kinuha 'yong loob ko eh, dahil para makahiram siya sa'kin. Sana umpisa pa lang sinabi niya sa akin hindi niya na lang ako, alam mo 'yon, hindi niya na lang ako kinaibigan kasi open naman ako sa gano'n gawa ng, ah tutal 'yong asawa niya eh kababata nung ex ko. So ub wala balewala naman sa'kin lalo na kung magiging maayos siya magbayad. Pero ayun nga 'no, ang masaklap kasi doon 'no nag-ne-negosyo ako. Parang ano eh, ah binabantayan 'yong bawat kuwento ko eh kasi may mga na-i-she-share ako sa kanya na about nga do'n sa Union Bank na nag-o-offer sa akin ng ah, ng ayun, ng personal loan. Dahil oo, dahil ano, may business kasi ako so pabalik-balik 'yong pera ko do'n sa UB. So siguro na-de-detect ni nub ni UB 'yong ano, na-detect niya na palagi nga ako nagla naglalagay ng pera. So 'yon, nag-offer siya sa akin ng han yes, nag-offer siya sa akin ng 100 K. So sa akin naman, no'ng time na 'yon kasi hindi pa sila kasal no'ng asawa niya. So, para siya, nagmamadali siya na pakasalan siya nung asawa niya. So sabi niya, gagawa na daw siya ng paraan para daw ma-i-kasal sila kasi daw ayun nga, medyo parang naha-hassle na din siya sa sobrang tagal. Eh, plano na rin naman nila. So parang para sa 'kin 'no, parang do'n pala parang nag-iisip na ako na bakit parang ikaw nagmamadali sila siya sa kasal nila nung asawa niya ngayon. So ayun, ano sabi ko eh, di sabi niya sa akin 'yong UB ko nga daw ganyan. Na try daw namin ganyan, kasi ano daw hati naman daw kami. So ako, hindi muna ako nag eh. Hanggang sa parang nauto niya ‘ko. To the point na oo, parang <laughs> oo, parang budol siya sa totoo lang. Kasi one time, 'di ba hindi ako pumapayag sa chat. No'ng pumunta ako sa kanila, do'n sa bahay nila kasi parang, ah, napadaan ako eh. Hindi ko alam ba't ako napadaan, 'di ko rin sure. Pero ayun nga 'no, nabanggit ko na naman 'yong UB. Hindi ko din sure ba't nabanggit ko pa 'yon. Tapos biglang sabi niya, "Uy, 'te anuhin na natin 'yan." Ayan nga, sabi ko. Tapos eto pa oo.
Mm. Hmm, nakakalungkot. Mm. Mm. Mm. Okey. Ah, mm. Mm. ‘Yung mga transaction mo. Okey. Mm. Ah, gano'n pala. Okey. Hmm. Mhm. Okey. Ah ganun ba. Kumbaga nagpabudol ka. Oo. Oh. Mm. Oh. Inengganyo ka niya na i-diretso na 'yong ano, personal loan.
Yes, parang ang dating na ano talaga ako nabudol. Parang mayroon siyang something sa dila niya na, ewan ko 'di ko ma-gets tapos pumayag ako. Sabi ko nga sa kanya oo, parang ang sabi ko, “Beh basta babayaran mo kasi hindi naman sa akin pera 'yan.” Sabi ko, “Siyempre, ah, pangalan ko nakasalalay diyan.” Tapos eto pa, dapat 100K 'yong kukunin. So sabi ko, “Hindi ko naman kailangan kasi meron naman akong pera do'n sa negosyo ko napapaikot ko naman na siya nang maayos. So ikaw na lang sa 'yo na lang.”
Mm. Oo. Matamis ang dila. Gano'n ba? Mm. Oo nga naman. Ano nangyari pagkatapos no'n? Hmm.
Tapos Tas ayun. Nak kinuha namin, tapos ayun binigay ko lahat sa kanya. So siyempre may processing fee lang na parang five K or something ba? 45K 'yong napunta sa kanya. So alam mo, ah, no'ng siguro isang buwan, okey okey pa eh. Parang, ah nagcha-chat ako sa kaniya. Siguro isang araw lang 'yong delay.
Mm. Hala. Mm.
Tapos do'n pa lang na-ano na ako kasi siyempre unang ano palang, unang buwan nag-delay na siya ng isang buwa ng isang ano, araw. So para sa akin, siyempre ako ayoko nga oo, ayokong masira 'yong record ko sa ano 'no, sa UB. Nag-advance ako do'n sa UB, ta’s 'yon 'yong mga sumunod na 'yong panga pangalawa, pangatlo, do'n na parang hirap na hirap na ‘ko siya kontakin. Tapos eto, alam mo sabi niya sa akin, oo sabi ko, “Beh, ano hindi ko naman hiningi 'yang pera tsaka alam mo naman na hindi ko pera 'yan personal.” Sabi ko, “Sa bangko 'yan.” ‘Yan 'yong sabi ko sa kanya. Tapos eto pa.
Okey. Oo naman, oo. May senyales na. Anong ginawa mo noon? Mm. Oo nga naman.
Sabi ko no’ng hindi ko na siya ma-contact, sabi ko, “Beh, pa parang awa mo na kasi siyempre ah ayoko naman na parang magagastos ko 'yong pera ko do'n sa negosyo para lang ipambayad diyan sa nakuha mo.” Kasi sa totoo lang sobrang hirap pero 'yon alam mo 'yon 'yong nangyari kasi na-delay siya ng na-delay tapos as in talaga. Wala, wala na talagang ano sa akin. ‘Yong 'yong hindi na siya nagparamdam nung mga ikatlo, oo. Totoo, kaya ayun.
Hmm. Tama naman, oo. Mm. Nakakalungkot naman 'yang nangyari sa'yo. Oo. Um, mm. Kumbaga para bang, ah ginamit niya 'yong pangalan mo para sa pagkuha ng ano, loan, 'di ba?
Oo, totoo 'yon.
Mm, pero ito gusto ko sanang maiba 'yong ah, tatanungin ko sa'yo. 'Di 'yong nakuwento mo kasi kumbaga para bang diyan mo napatunayan na hindi siya, ah, tunay na kaibigan 'di ba, oo. Pero meron bang mga pagkakataon na same senaryo na napatunayan mo na 'yong kaibigan mo ay tunay dahil sa, ah, pinansiyal na mga pangyayari o sitwasyon sa buhay mo, yan? Mm.
Totoo, 'yon na 'yon. <chuckles> Oo. Yes, meron naman gano'n. May gano'n akong kaibigan na kahit sabihin mo may involved na pera. Kasi 'yon nga 'pagka nakakaluwag naman ako 'no, para lang hindi din matengga 'yong pera ko, pinapahiram ko talaga kasi nga ang inaano ko kasi 'yong makatulong ako, 'tsaka hindi ko iniisip 'yong tubo sa totoo lang 'no, pero sila 'yong nag-iinsist sa akin na, "Ay, hindi pupuwedeng walang tubo kasi nakakahiya ganitong ano ko ibabalik." oo, gano'n sila, ay ak ang akin kasi para maitulong ko lang gano'n. Pero iyon nga ganyun gano'n siya. So ah, iyon hanggang ngayon, gano'n kami. So 'pag ano sasabihin niya sa akin, "Be, baka may extra ka diyan, eh babalik ko sa ganitong araw." ayon pero may limit lang din 'yong pinapahiram ko sa kanya hanggang ₱15,000 lang. So ayon, okey naman na ako doon. Mm.
Mm. Okey. Mm. Ah, maigi naman kung gano'n yon. Mm. Tama. Mm. Mm. Hmm, okey. Ah, maigi naman at meron ka din palang mas maraming tunay na kaibigan pagdating sa pa sa pinansiyal. Pero nung ikaw ba eh, nag-aaral na nagkaroon ka na ba ng parang pagkakataon na makita talaga kung sino 'yong tunay mong kaibigan nung nag-aaral ka na hanggang ngayon ay kaibigan mo pa rin? Mhm.
Oo. Totoo. Oo. Ayun 'yong sinabi ko sa'yo na kahit hindi ako magsalita, hindi ako magsabi sa kanya, siya 'yon, 'siya yong tinutu tinutukoy ko. Kasi ano talaga siguro kilalang-kilala na niya ako to the point na kahit hindi ako magsabi sa kanya, talagang alam mo 'yon pinapakiramdaman n'ya 'yong social media ko, 'yong ano ko kung nag-oonline ako. Kasi parang basehan niya din kapagka ano, ah, ino-off ko 'yong active 'yong active na ano 'yong parang bilog do'n sa Messenger. Ah, ayon, ano siya tawag dito parang 'yon din 'yong basehan niya kaya siguro gano'n siya kaano sa akin. Kaya do'n ko talaga masasabi o 'tsaka hindi rin talaga paramihan ng kaibigan sa totoo lang 'no, lalo 'pagka umi-edad ka na, kasi may mga kaibigan na seasonal lang na dadating siya dahil, ah, ayan nag-aral ka, sunod sa mga sa trabaho, sunod minsan, ah, minsan sa pag-aapply may makikilala ka. So hindi sila totally ah, consider na talagang totoong kaibigan. So, ayon.
Oo. Hmm, okey. Mm. Mm. Mm. Mm, napakaganda naman. Mm. Ay, oo naman. Ah, gano'n gano'n pala ang ginagawa mo eh. Pero ito ha, siyempre nalaman mo na 'yong tunay mong kaibigan 'yan, tapos ano ba 'yong nang nangyayari sa'yo? Um, meron ka bang ginagawang parang espesyal para sa kanila? Halimbawa ini ma madalas mo bang i imbitahin sila sa mga okasyon ninyo, sa pamilya ninyo, parang ganoon? Meron bang mga pagyayaring ganoon na may espesyal kang ginagawa para sa tunay mong kaibigan, ano-ano 'yon? Mm.
Mm. Oo. Yes dahil, mm. Yes, dahil nga nabanggit ko sa'yo 'no, na isa lang siya na nandito sa Pilipinas. Meron pa kasi akong isang kino-consider na parang best friend ko. Nung kaklase ko din siya nung high school, pero ayon nga nasa China na siya, ah, may anak na siya doon at asawa. So, hindi na din siya gaanong ano dito, kung uuwi man siya siyempre ako din 'yong una niyang pupuntahan. So 'yon 'yong kabi kaibigan kong 'yon siya talaga 'yong nandito, siya talaga 'yong palaging napunta dito lalo na nga iyon 'pagka hindi ako nagpaparamdam, bumibigla na lang siya at saka 'yon nga ah, may mga pagkakataon na talagang ah, pupunta siya dito, sasabihin niya, "Be, magbihis ka tara, ah, lalabas tayo." so para alam mo 'yong, alam niya na kung ano 'yong kiliti ko. Alam niya na, na kung paano ako pakakalmahin, ganyan. So sasabihin niya, "Tara alis tayo, labas tayo." alam niya na 'yon, ibig sabihin igagala na niya ako. So di ba, parang ang sarap lang sa pakiramdam na magkaroon ka ng tunay na kaibigan, kasi alam na niya 'yong lahat ng alam mo 'yon, ng ano sa'yo. Mm.
Mm. Okey. Ah, wow. Mm. Hmm. Mhm. Mm. Ah, okey. Mm. Oo nga. Hmm. <clicks tongue> Oo naman. Mm, nga. Totoo yan. Kumbaga parang ah, sa pagkakakuwento mo ay parang turingan niyo na eh, parang magkakapatid di ba, parang ganoon. Kasi nga ah, alam ninyo na ang bawat isa. Pero ito ha, ikaw naman, paano mo maipapakita sa isang tao na parang hindi mo pa siya kakilala, pero parang nagkakaroon na kayo ng palagayan ng loob na magiging ah, magkaibigan kayo. Paano mo naman maipapakita sa kanya na ikaw ay isang tunay na kaibigan?
Oo, totoo. Ayon kasi, ako, ‘yong ano, eh, talagang un umpisa pa lang, ‘pag naramdaman ko na, ano ka sa akin, ‘yong, alam mo ‘yon, ‘yong, ah, magaan ‘yong loob mo sa akin. Tapos, ang dami mo ng sini-share about sa’yo. ‘Yong, ah, tipong, ano, ‘yong parang feel mo na talaga, alam mo ‘yong, kilalang-kilala mo na rin ako. So, doon ko na-aano, na talaga ipakita din ‘yong ako. Pero siyempre, kakalkulahin ko pa rin, kung hanggang saan 'yong, ah, ganyan mo sa akin. Kasi sa katulad nga no'ng nangyari do’n sa isa kong kaibigan, na parang kinilala niya lang ako, ganyan, dahil nga lang may kailangan siya. Pero ‘yon nga, ngayon, parang natututo na rin kasi ako, eh, na kapag sa ano ‘yong, alam ko na totoo sa akin, talagang pinapakita ko din na totoo ako. Pero sa mga secret, sa mga sikreto or parang personal na bu ano ko sa buhay, ‘no, hindi na rin ako gaanong nagsasabi. Kasi ‘yon nga, puwedeng-puwede ipambato sa’yo ‘yon, once na alam mo ‘yon. Once na, ah, hindi naging maganda 'yong parang outcome no'ng, ah, pinagsamahan niyo, gano’n.
Mm. Mm. Oo, nga. Mm. Mm, tama. Mm. Oo nga naman, ‘yan. Pero eto, ha, siyempre, may tunay kang kaibigan, pero meron din parang gusto mong i-set na boundaries. Paano mo sinasabi ‘yong, ah, mga salita para makapag-set ng boundaries, pero hindi mo naman siya masasaktan? 'Yan.
Mm. Ayun. Dahil nga, ‘di ba, sa social media, iyon talaga ‘yong pinaka ano, eh, ng socia ng ano, pagkakaibigan ngayon, dahil, ah, hindi naman lagi nagkikita. Ah, matik sa Messenger, ‘no. Ang ginagawa ko, ah, umpisa pa lang, ‘yon nga, nag-o-off ako ng notification, ah, hindi ako nagpaparamdam. Siyempre, puwede akong mag-dahilan, eh, para hindi din siya masaktan. Sasabihin ko na may mga ginagawa ako. Oo, nagsasabi ako na, so na ito mabi-busy lang ako, na sobrang busy ko kasi siyempre, may anak din ako. At alam din nil naman nila na nagsasabi na 'ko ngayon na, ‘yon nga, na kailangan ko itaguyod mag-isa ‘yong anak ko. Kaya, pasensya na kung hindi kayo ko kayo mare-replyan. So, sa gano’n paraan, para at least, hindi ko ma alam mo ‘yon, masaktan ‘yong ano nila, ‘yong damdamin nila. Kasi alam ko din ‘yon, 'yon sa sarili ko, an alam ko’y pakiramdam kapag ka binalewala. So, gano’n lang.
Mm. Oo. Mm. Mm, okey, nagpapasabi ka ba minsan? Mm. Oo nga. Hmm, okey. Mm, oo nga naman. Mm. Hmm, okey, okey. Eh, pero eto, alam mo na, ah, bale nasabi mo na sa akin, kung ano 'yong, ah, style mo ng pagse-set ng boundaries. Ngayon, ah, magbigay ka naman ng, ah, maikling payo para sa mga taong katulad na
Mm.
mo, na gustong maghanap ng maganda at tunay na kaibigan?
Ayun, ‘no, kasi ang sa totoo lang, ‘no, ‘yong tunay na kaibigan ay hindi siya hinahanap, sa totoo lang. Pero kung darating ‘yong panahon na para may nakapalagayan kayo ng loob, at alam mo na sa sarili mo na iba ‘yong dating niya sa’yo, so ‘yon. Puwede mo siya i-consider na talagang tunay na kaibigan kung parehas lang ‘yong treatment n'yo sa isa’t-isa. Pero ito lang maipapayo ko, na ‘wag na ‘wag kayo muna magbibigay ng kahit anong personal na impormasyon, lalo na sa mga sikreto n’yo. Dahil, ah, puwede kasing mabaligtad ‘yong sitwasyon na akala mo kaibigan ‘yong turing sa’yo, pero bandang huli, puwede nilang ‘yong ibato or parang gawing bala sa’yo, 'pagka alam mong hindi nila nakuha ‘yong gusto nila, sa ayon nga, sa ano, sa’yo. ‘Yon, gano’n. <chuckles> Mm.
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Hmm. Okey, ang ganda naman ng payo mo. Maraming-maraming salamat sa ating magandang usapan.
Maraming salamat din, sa uulitin. Paalam.